Uhm, mi ero mi ero accorto, però quando ho fatto la prenotazione, che il nome della compagnia <clears throat> che veniva selezionata nell'app ehm, non era quella dell'andata. Ho detto: “Vabbè però l'applicazione è questa, non è che non è che c'è una differe cioè, ho usato la ste l la s ce ne avevo 1 di applicazione, ho usata quella, quindi perché mi "non mi non mi ero preoccupata.
Okay. Poteva essere che, effettivamente, c'erano magari più più compagnie nella stessa app, poteva sembrare.
Ditta! Non si dice! Non è vero! No, no, no, no. <laughs> Devi stare zitta, non non è vera sta co io avevo usato quell'app e quindi quello doveva essere, no? Eh che cavolo! E quindi uso <laughs> uso l'app e vado. Niente arriviamo, a un certo punto al mhmm, all'aeroporto
<laughs> Va ben <laughs> <chuckles> Va bene.
e, mhmm, cerca il posteggio per mette giù 'sta macchi io mi ricordavo benissimo do l'avevo dove l'avevo presa, anche se era aeroporto molto grande, però l'avevo presente be perfettamente dove avevo preso la la macchina e vado, mhmm, in quella direzione lì per lasciar e, mhmm, mi presento, niente, mi dice: “Ma no, ma non è qui il posteggio di questa macc ““Ma siete sicuri? Guarda che io l'ho <laughs> l'ho presa qui. ““No, guardi si si sta confondendo, non è qui.“ "Oh, porca miseria!" <sneezes> Intanto ovviamente il tempo passava, no? <giggles> Si avvicinava sempre di più il tempo del volo
Che cos'era succe Certo.

Ah, perfetto.
E sfi sfortuna vuole che <laughs> l l'orario di partenza era non so, metti dopo che avevo posteggiato, era dopo 20-25 minu e questo ha causato il fatto ha causato il fatto che io quando arrivo poi in in in aeroporto, sono ancora in tempo per prendere il volo, perché, appunto, c'eravamo ampiamente, ma non sono più in tempo per mettere i il il bagaglio.
Oh, madonn Okay. <inhales> Oddio.
E per cui <laughs> e per cui si potrev si poteva andare, ma senza bagaglio o almeno u u avevamo solo una valigia grande, e poi avevamo piccole piccoli zaine però avevamo, mhmm, deciso di fare c per cui, insomma, alla fine niente.
M Avresti dovuto lasciare poi il bagaglio incustodito in aeroporto. Okay.
Esat osa C'era una soluzione più intelligente, ma te la racconto dopo. <chuckles>
Okay, va bene.
La soluzione più uhm, e più normale è sembrata quella dice: "Eh, vabbè, oh, ma ormai cosa facciamo? Cosa non facciamo? Va bene, prendiamo il prossimo." C'è un supplemento, insomma, di mhmm, di parecchio, insomma, che t che ha pra priadi ha praticamente raddoppiato il costo preventi preventivato, però vabbè: "D partiremo dopo qualche ora insomma, no?" Ehm, e così è sta
<tsk> okay. Come sempre. Okay, quindi, in questo caso hai deciso di, uhm, comunque far non partire, uhm, la tua famiglia, quindi avete raddoppiato tutti poi i costi dei biglietti, giusto?
Esatto, proprio così. Col senno di poi col senno di poi ho detto: "Però abbiamo fatto una scemata, perché, <laughs> sarebbe basta"
Okay, okay. Esatto. <chuckles> Magari raddoppiava solo il tuo.
Esatto, ma dopo, ma molto dopo io ci ho pensato a sta soluzione, quando ormai dice: "Ma porca miseria siamo stati stupi" <chuckles>
Vabbè, quello poi i in queste occasioni non ci pensi. Il cervello va come se fosse andasse proprio in tilt. Torni a all'asilo, praticamente, mentalmente.
No. E Sì, sì, pro è proprio così, vabbè. <chuckles> È proprio così. E quindi <coughs>

Okay.
E, mhmm, cos'era, che mese era, penso fosse estate perché a luglio credo che fosse. Sì, sì, sì penso a luglio e, mhmm, ne approfittiamo anche per fare visita parenti, mhmm, in in in quel vicino insomma, vi vicino all'aeroporto avevamo dei parenti e quindi, mhmm, passiamo
Mh, okay. A Milano questo?
Sì, esatto, quindi avevamo la possibilità di passare un 1 giorno lì, e quindi passiamo 1, no, 2 giorni, un paio di giorni, ehm, da questi parenti e ehm, e la mattina insomma della partenza andare a prender l'aereo. E ci andiamo in macchina.
Okay.
Uhm, N non mi ricordo, la partenza era presto però non s non prestissimo, forse le sarà stato le le 7 le 8 insomma un orario civile, no non quello che in cui capitano a volte i voli. <clears throat> Quindi n eh, esa no, no, era un orario civile, e per cui prendo lo l'autostrada in poco tempo, uhm, arriviamo e la partenza insomma ti era alle alle 7 no? Esso, li l 'orario preciso
Okay. Okay. <chuckles> Sì, alle 5 di mattina. Okay. Okay.
Uhm, n non sono uno di quelli che arriva 2 ore prima in aeroporto, non sono uno di quelli che arriva 1 ora prima in aeroporto
<chuckles>
sono uno di quelli che arriva 40 minuti prima in aeroporto. <chuckles> Okay.
Sotto e sott Okay, quindi praticamente il tempo del check-in.
Esatto, esatto. No vabbè, però quella volta ero arrivato sicuramente prima, perché adesso ti racconto. Quindi, diciamo, in metti che era arrivato u 1 ora 1/4 prima dai, la voglio fare così. Arrivo all'aeroporto e faccio questa operazione. Ho etto: "V va bene, siamo m siam forse siamo un po' strettini, facciamo così, io vi lascio giù, qui in aeroporto, e vado a posteggiare la uhm, l'automobile." Siccome era uno una sosta lunga, d di solito gl gli aeroport i parcheggi sosta lunga non sono lì, ehm, prossimi all'aeroporto, sono un pochino più distanti, poi prendi la navetta e vai.
Okay. Okay. Sì.

Vabbè, insomma faccio la stessa cosa ho fatto la stessa cosa, ho lasciato giù loro e sono andato io a cercare poste cerco posteggio e niente, e non non c'è verso, ah. A un certo punto mi arrendo e lascio la macchina in un posto qualsiasi o comunque dove uh ah, perché poi nel frattempo l'ho cercato avevo cercato istruzioni, no, p siccome questi mi dicevano: "No, non è qui che devi lasciarla" allora mi son messo lì e cerca online e cerca di capire, guarda insomma con tutte le informazioni che ero riuscito a procurarmi in quel momento lì avevo capito che dove lasciar la macchina e l'ho ce l'ho portata, ehm, e quando l'ho lasciata ho telefonato alla compagnia e ho detto: "Guardi io sto lasciando qui la macchina, ma <tsk> secondo me non è proprio perfetta sta <chuckles> sta cosa qui, però ti dico che la macchina l'ho lasciata al punto B, ehm, secondo piano, livello C, posi posto 21". immagina una cosa del genere, no?
Certo. Diciamo, okay.
E io io sono a posto, ho fatto tutto, per carità. <chuckles> Quando invece vado verso v verso il gate m mi viene lo scrupolo di richiamare.
Okay.
Ho detto: "Ma io guardi che ho fatto così, ho fatto cosà, ho fatto così", ehm, e quindi io ho raccontato la la situazione. Dice: "No guardi che lei avrebbe dovuto fare così, così e cosà". "Vabbè" ho detto: "io ormai non posso devo devo devo prendere il volo che che facciamo?" "Vabbè, niente le purtroppo lo dovremmo abbi addebitarle un costo" eccetera, ecce
Ormai. Addebitare una multa. Okay.
Ehm, e co e così insomma e e e così è stato, di fatto <chuckles> Pe però <chuckles> e quindi mi hanno addebitato un importo non non irrilevante insomma non mi ricor 160, centottanta euro, una cosa sostanziosa, eh. Non è dici sai 20, trenta euro, dici
Chi Mh, okay. Che sarebbe stato poi effettivamente sì, il parcheggio diciamo est mhmm, come se fosse stata una multa del ah, okay.
Eh, in pratica sì, no, dice "Perché così tu ci costringi a prendere la macchina e portarla da al posto al posto giusto. Ho detto:" Ma cavolo, ma io ho guardato dove dovevo dovevo lasciarla. Ho cercato informazioni, non è che ho preso e l'ho lasciata dove potevo. Vabbè, insomma, fatto sta mi che mi <coughs> mi applicano questa multa, ehm, però si sbagliano, fa fanno un errore <chuckles> quind mi mi arriva l'addebito il mhmm e siccome però io avevo collegato il pagamento a mhmm, facevo il pagamento con PayPal cioè, quel il tipo di spese io avevo deciso di farla con PayPal.
Okay. Mu Okay. Infatti. Okay.